Mga franchise, hindi ko alam kung legit yung mga gano'n. Kasi parang ayoko munang sumugal. Kasi mamaya, scam. Hmm.
Nakakatakot, nakakatakot kasi daldal dito siyempre magpapakawala ka ng malaking pera tapos mai-scam ka lang.
Ah, mai-scam ka lang. May mga tao pa ngang ngayon, eh, mga walang konsensiya pagdating sa pera. <clears throat> Yung iba. Hmm.
Hmm. Mga halang, oo. Mga halang yung kanila. Pero kasi kapag ganyan na tulad ng, ah, tawag dito computer shop, laundry shop. 'Yun kasi sarili mong ano yun, eh, sarili mong built so hindi ka totally mag-aano na, maglabas ng pera kasi wala kang frinanchise para sa 'kin mas much better kung sa business ah, gano'n coffee shop mga ano
Oo. Hmm, tapos
'Tsaka if ever magfa-franchise, siguro yung talagang literal na kilala.
Hmm, tama. Oo. 'Tsaka mas maganda yan, kung may talagang may puwesto ka na. Alam mo yung puwesto ka na para, bawas na rin 'yun sa expenses, eh. Okey din 'yun.
Hmm, puwesto. Kasi kung mangu kasi kung mangungupahan ka pa, ang laki. Sob sobrang laki kasi
Mm. Pero pu-pursue ko talaga yan. Na nasa ano ko na talaga yan na magbi-business talaga ako this year. Oo, hindi, talagang plano ko yan gagawin ko siya ngayon, pagkatapos siguro after 3 or 5. 5 years baka napalaki ko na yan. Awa ng Diyos ah, tingnan natin.
Hmm. Sa bucket list? Ah, nasa bucket Hmm. Hmm.

Hindi ko din balak ng abroad kasi, parang ano eh, mas mas mahirap 'pag sa abroad. If ever talagang magaan trabaho, if magtatrabaho ako, mas gugustuhin ko yung VA-VA lang. Kasi ang dami kong friend na VA kumikita sila ng ₱100K a month. Pero 3, 2 ano yun, dala 3 2 kliyente yun.
Mm. Oo. Ah. Oo. Oo. Kliyente? Mhm. Oo. Nagbibigay din ako eh.
Ta tas nakakapag nag-VA ka din? Kasi na Ah, yun talaga work mo?
Oo, work from home ako. Mm.
Ah puyat. Tas yun ah, pero kagandahan lang kasi nung hmm, oo nakapagod kasi s boring mag-aano ka sa loob lang ng bahay. Pero minsan lumalabas kayo 'di ba?
Tagal na. <chuckles> Ilang taon na, pero nakakapagod. Oo. Mm.
Sa labas nagwo-work. Yung
'Di ba kwento ko sa'yo kanina yung sa, kami nang anak ko, ah, mahilig kasi yun mag-aaya lumabas, 'pag day off ko lang naman yan, 'pag may trabaho naman ako, ay trabaho talaga.
Hmm. Hmm.
Naintindihan naman niya yun.
Siyempre kaya kailangan maintindihan, dahil yun ang source niya eh, nang ikaw nagpa-una oo.
Oo. Hmm. Awa nga ng Diyos binigyan ako ng mabait na anak. Kaya walang problema.
Hmm.
Ikaw ba, 'di ba may anak ka na rin?
Na mga May 3 akong anak.
Ang dami mo nang anak jusko ako sa isa lang nahihirapan na ako. <chuckles> Buti kinakaya mo?
<chuckles> Oo.

Tsaka, 'pag empleyado ka, kahit anong sipag mo kasi, 'yon at 'yon pa rin yung oo, 'yon 'yon at 'yon pa rin yung kita mo, sa 1 araw, kahit anong sipag mo. Pero 'pag business yan
Empleyado ka pa rin. Mm, mamatay kang Oo. Mamamatay ka as an empleyado, oo. 'Pag business, ano siya, <sniffs> anong tawag dito na?
'pag nagsipag ka, mas malaki, nga ga gano'n sa business, eh, may komisyon. M
Mm. Mm. Laundry shop? Naisip ko din yung laundry shop, kasi nga patok nga siya, even dito sa'min.
Patok 'yon. Oo, malakas 'yon, sobrang lakas no'n. Pakalakas no'n.
Sobrang patok, eh, 'no? Tapos merong meron pa ako isang nakikita, like yung carwash, yung hinuhulug-hulugan ng ano, ng ₱5, oo, kasi walang gaano dito. So, ah, kasi lan lan lan nga, nagka-carwash din ako, pupunta pa ako sa an pinaka-city, so, do'n lang meron no'n.
Ah, oo, puwede 'yon, mm. Mm, puwede rin 'yon. Hmm. Oo, 'no, tsaka mas mahal, eh, yung hinuhulugan na car pa'no bang sistema no'n, yung hulog na, ah, carwash, pa'no ba yan?
'Pag nagkaka-carwash ako. 3 ano, ₱5 yung water, 3 minutes, tapos yung phone, like 30 seconds yung phone ₱5. So, kapag nagkaka-carwash ako ng sasakyan, like
Okey. Ah, okey.
₱50, ₱30 minsan gano'n, yung hinuhulog ko para hmm, mas mu mas mura siya, tapos ikaw na, alam mo yung linis na gusto mo, kasi ikaw maglilinis no'ng sasakyan mo.
Mura, mura 'yon. Mm. Oo, ikaw maglilinis, eh, oo, tama rin. Okey pala 'yon, eh, 'no? Parang maganda ngang business yan, ah. Siguro, oo, kung sakali puwedeng ano, tsaka parang
Hmm. Sa Manila, wala ng ga
Ano siya, eh, self-service siya, eh, 'di ba?
Ha? Oo, self-service, self-service. Para din ang laundry shop na self-service, gano'n din siya.
Oo, yung Oo, hindi mo na babantayan, 'no? <chuckles>
Mm, wala hindi mo na siya kailangang bantayan, kasi naka-timer siya.
Oo. Okey pala, okey nga yung mga gano'n. Pero yung laundry shop na, nakikita kong iba, ano siya, eh, ah, hindi hindi siya self-service. Parang, may mag-aasikaso pa rin, sila ang maglalagay, sila maglalaba.
Hmm, para ano, para hindi masira siguro yung pinaka laundry machine.
Oo, parang oo, kasi kapag iba-ibang tao kasi ang gagamit no'ng ano, mamaya masira pa nila, 'di ba, hindi mo masabi. Kaya sila lang siguro, mm. Mahal-mahal pa naman yan.
Mhm, hindi mo masasabi. Kasi ibang laundry sho sobra. Ibang laundry shop, may bayad yung fold. Naka-try ako sa Manila, may bayad yung fold. I 'pag wal oo, ₱30 siya 'pag ano, 'pag ipapa-fold mo pa siya.
Hmm. Ah, talaga? Mahal naman. 'Di di buti dito magkakasama na, 200, lahat na.
Additional thirty pesos.
Libre sabon, libre fold. Laba, tsaka dry na, mhm.
Tapos Mm, yung e yung e ewan ko, eh, masyado nilang bini-business yung iba, na gano'n nga yung ginagawa nila.
Oo, ano? Dapat ano patas lang.
Na mm, sobra-sobra naman yung ano, sobra-sobra naman yung magpapa-add ka pa, 'di ba, para lang sa, tupi.
Para balikan ka.